Kita ke restoran yang ada di tempat itu, Kak. Sebenernya sih semuanya itu seneng ya, karena kita udah lihat, eee, hewan, karena kan dia semi-indoor gitu si kebun binatangnya.
Kebun binatangnya, bener. Heeh.
Mhm, kita habis nonton atraksi gajah dan sebagainya, gitu ya. Terus kita dateng tuh ke restorannya, awalnya semuanya tuh menyenangkan sampai aku mencium bau aneh, Kak, menusuk banget, gitu.
<chuckles> Mhm. Apa tuh, bau anehnya kayak kayak bau amis kah atau bau
Kayak bau kamar mandi.
Oh, bau bau, urine kah? Ya ampun!
Mhm. Nah. Iya, bau urine, bener. Iya, Kak, kan aku bingung ya, Kak, ini dari mana? Iya, kayak dilihat-lihat nggak ada masalah sama kebersihannya, gitu ya, bersih tempatnya kok, gitu. Kebetulan kan itu makanannya prasmanan ya, Kak, ya.
Eh, itu asalnya dari mana? Mhm mhm. Mhm.
Nah, terus akhirnya, eee, kita ini dong, mmm, apa ya, itu, nggak mau cari tempat lain karena itu satu-satunya.
Cob
Nah, jadi kita, udahlah nggak papa walaupun agak mengganggu. Iya. Nah, terus, udah kayak gitu, kita i datengin lah tempat makanannya yang prasmanan itu, kita ambil satu-satu kan makanannya sampai ada di satu satu makanan yang bener-bener, wah, ternyata itu, Kak, sumber baunya, Kak. Mhm, sumber aromanya. Iya. Aku nanya sama petugasnya, "Ini makanan apa"? Aku tanya gitu kan ya, terus dia jelasin, "Ini namanya pelara," katanya.
Mmm. Udah laper juga, ya. Mhm. Sumber-sumber baunya. Tapi Kakak ada nanya nggak ama si pa tuh? Oh, apa tuh?